うーん、そうですね。ほんとに雑談から、ま、それこそ、すごいその ChatGPT ってあのものすごい可能性があると思うんですけど、た、もう、その使う側の僕たちが、まだまだその把握しきれてないというか、そういったところで、まあ、いろんな、その、ま、旅行するのであれば、その旅行の、あの、時間、計画とか、そういったものとかを、その、バーっとながあの、出してくれたりとかもするので、その、こういった使い方っていうのも出来るんだっていうのが、あの、改めて発見できると、ものすごく楽しかったりしますね。
ふんふん。 ええ。 うん。 はい。 はあ、なかなか新しい可能性っていうものも、使いながら見つかることが多いんですね。
うーん、そうですね。で、実際そうやって、ま、「旅行だったらこうやった方が、あの、時間的にも、あの、お金的にも一番良いかもしれませんね」みたいなところで、何てすかね、そういったコメントを残してくれるので、あ、時間とお金を、あの、まあ、あの、上手く使うにはこういったやり方があるんだっていう、自分自身の、その、なんかね、ま、パターンじゃないですけど、一つのパターンとして学習ができるっていう事で、僕自身もなんかレベルアップしていくような感覚っていうのがありますねえ。
うんうん。 ええ。 うん。 うん。 おお。